Y qué triste, ¿no? O sea, realmente qué feo, que justamente, uno se da cuenta que las personas no tienen la misma bondad que que tiene uno.
Así es, así es, y y por eso y y y y y lo otro va junto con pegado, como diría para el pueblo, <laughs> lo otro que te dice que que que enfocarse, pues precisamente por por quitarse el pan de la boca, para dársela a otros, y y demás, eh, no se enfocó en él en muchos casos, y los y no se priorizó, vaya, que priorizaba los intereses de los demás, incluso, por los suyos propios.
O sea, me <laughs> Ujú. ¡Uy, no! Cuando uno debe de ponerse siempre encima de los demás, o sea, suena egoísta, pero siempre tiene que ver justamente, uno por por uno mismo, vaya.
Sí, o sea, e eso no quiere decir que no vayas a ayudar al otro, o sea, pero y y no es que suene egoísta, es un tema natural porque al final del día, eh, si tú no ves por ti, difícilmente alguien más lo verá.
Ujú. Claro. Exactamente. Sí, realmente, a menos que sea, a lo mejor, padres, o, hermanos que siempre te van a brindar ese apoyo, pues sí.
Ah, no, e e eso sí, por los padres sí, siempre, siempre. Y sobre todo cuando tú sabes que los padres dieron todo por ti, entonces esto a así es.
Ujú. Sí, pero Exactamente. Sí, completamente de acuerdo. Pero realmente hay luego personas que uno considera amigos, <chuckles> este, que hasta dicen: "Es que ya llevo tantos años de conocerlo y es básicamente familia", pero, cuando justamente uno pasa por una situación difícil, me se da cuenta de justamente quién de verdad está y quién no. Ujú.
Así es, a ahí se conocen los amigos.
Exactamente, en las malas, bien dicen, ¿no? En las malas se conoce. Exacto, justamente. Em, a ti qué cosas, em, imagínate que estás de ahora 10 años atrás, este, 10, 10 años antes de cómo estás ahora, ¿qué cosas te hubiera gustado que alguien, se acercara a tu yo de antes, y le hubiera advertido, o, mm, o, algo así como de: "Oye, ten cuidado con esto", qué te hubiera gustado que alguien de verdad, a tu yo de hace muchos años le hubieran advertido?
En las malas y las peores. <laughs>